Trước đây thì mình có tham gia bộ môn bóng chuyền và bóng đá nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì sau này thì mình thấy là bây giờ đến cái lứa tuổi của mình rồi thì mình thấy là tham gia những cái bộ môn thể thao đấy là c hoàn toàn là, ừ, không còn phù hợp nữa, bởi vì là nó hơi nặng chút cho mình. Nó có thể thỉnh thoảng nó sẽ gây ra những cái chấn thương mà khiến cho mình sẽ phải vào bệnh viện để mình điều trị những cái chấn thương đấy. Thế nên là mình chọn những, cái, môn thể thao nó mang tính chất nhẹ nhàng hơn. Mặc dù là nó cũng sẽ khiến cho mình là giải tỏa được stress.
Ờ. À, có tuổi, đúng không? <chuckles> Ờ. Ờ. Chấn thương, ừ. Nhẹ nhàng, ờ.

Ồ, mình mình cũng nghĩ đến bộ môn này rồi. Tuy nhiên là hiện hiện tại thì mình đang cố gắng là tìm đối tác xem xem nó có bất kỳ ai mà ví dụ như là mới chưa biết gì cả, thì có thể cùng tham gia cùng mình. Hoặc là mình kiếm được độ khoảng 2 hoặc 3 đội gì đấy, cùng tham gia chung thì nó sẽ vui hơn. Còn nếu như bây giờ hiện tại mà một mình mình tham gia môn thể thao đấy thôi, thì hoàn toàn là gặp những người ví dụ như họ có thể tham gia lâu hơn rồi, tức là cái trình độ nó sẽ chênh lệch hơn. Với cả thêm một điều nữa là mặc dù chúng ta có thể kết bạn mới nhưng mà tuy nhiên thì nó sẽ có một vài cái sự khác biệt và một vài cái sự không thân quen sẽ gây ra cái việc ngại ngùng.
À. <laughs> Ờ. Một nhóm, đúng hông? Ờ. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Chuẩn xác đấy. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như bạn muốn tìm tìm bạn để đánh nhanh ấy, bạn có thể đến những cái group ở trong khoanh quanh cái khu bạn sống này. Hoặc là bạn có thể ra thẳng cái sân pickleball, bạn, ờ, làm việc với chủ phòng để có thể là "Ờ, ờ, tôi cũng là một người mới đánh thì nếu như mà anh có tìm được ai cũng mới đánh thì hãy, ơ, liên kết chúng tôi lại với nhau.", đấy, có thể thế thì nó sẽ nhanh chóng hơn để tìm bạn đánh hơn.